Heu, alors, heu, ouais, ça m'arrive de de prendre de de de rallonger un petit peu les pauses. Après, c'est pas forcément les pauses. Ça va être aussi, heu heu, les petites distractions, même, en pleine, heu, en en pleine heure de travail, heu, voilà, les téléphones, les notifications. Heu, je ne le cache pas, c'est pour ça, je ne suis pas parfait, heureusement, d'ailleurs, personne ne l'est. Mais heu, ouais, c'est une petite notification qui survient et puis on a envie de regarder et puis à ce moment-là, bah, je vais rajouter en fin de journée ou parfois aussi, ben, je me fais un peu de travail, heu, le week-end, tout simplement, voilà, heu. Ça, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on peut travailler à la maison. On peut encore continuer de progresser, de la progression du des cours, aussi, à la maison, heu, le week-end. Donc heu, ouais, ça m'arrive de de de d'un peu chambouler le planning, heu, voilà.
Oui. Bah, <chuckles> Mmh, ouais. D'accord. D'accord. Oui, je vois et du coup, heu, est-ce que tu travailles, heu, aussi, le week-end? Parce que, peut-être, heu, si ta compagne, heu, ne travaille pas le week-end, est-ce que tu tu tu es autant motivé pour, heu, bah, heu, faire ce ça ou est-ce que tu travailles, quand même, le week-end? Ou pas du tout? Tu te dis: «C'est, heu, c'est repos»?
Heu je le fais, ben, heu, co comme je l'ai dit, je le ça m'arrive après, heu, bah, ça va être, heu, un peu moins motivant, ça, c'est sûr, hem. Mais heu, je le fais, heu, ouais, heu, allez, admettons, le samedi matin quand elle fait autre chose, heu, allez 2 bonnes heures ou heu, le dimanche, en fin de journée, pareil, quand, heu, ça s'est calmé, on a fini les repas de famille, heu, on a fini toutes les activités du week-end, donc je fais en fin de journée aussi 1 ou 2 heures et puis, bah, ça s'intègre plutôt bien dans dans mon planning, dans nos plannings, donc heu, ouais, ça va.
C'est sûr. D'accord. D'accord, donc du coup, comme tu as, heu, l'habitude dep depuis plusieurs années, en fait, tu arrives très bien à à faire une séparation entre ta vie personnelle où tu, heu, tu es avec ta compagne ou sortir ou autre et le travail. Tu c'est très clair, quoi.
Oui. C'est ça. C'est ça. Tout à fait, ouais, heu heu, j'ai trouvé un bon équilibre. Hem, après, aussi, heu, ce que j'intègre, ce que ce que ce s qu'on ce que ce que je considère dans dans mon organisation de la journée, c'est-à-dire que je fais pas mal de sport, aussi, le soir. Heu, soit des fois, ben, je m'installe heu heu, du badminton. Heu, donc c'est vraiment bien défouloir et bien intense, heu, pour se défouler, justement, c'est il y a pas mieux, je dirais et heu, ouais, j'en fais, heu, 3-4 heures, heu heu, quand j'y vais, à une session et j'y vais 3-4 fois par semaine. Et
Ah c D'accord. Quel sport. tu fais? D'accord. Oui. <chuckles> Ah, oui, c'est heu
Ouais. Ouais, ouais, c'est mais
c'est beaucoup, en fait, tu ça te permet de de te sentir mieux.
De bien décompresser. Oui, oui, tout à fait. Ca fait partie de la routine pour justement être, heu, de d'a d'atta d'attaquer, à nouveau, heu, en forme, le lendemain. Et sinon les autres soirs, bah, je pareil, je me fais une petite, heu, routine soirée avec la compagne à la télé, heu, tranquillement et ça, ça fait aussi partie du de la routine, heu, de décompresser.
Ouais.